Mhm. Tapi sebenernya aku tuh bukan dipecat sih Kak, jadi dulu itu ya sebenernya udah lumayan lama juga ya sekitar awal-awal tahun 2024, jadi memang udah lumayan lama sih terus kayak aku tuh awalnya kayaknya tuh memang gak dipecat ya kalimat tuh kayak "Kamu kayaknya udah gak cocok deh di sini," gitu katanya gitu terus kayak, eee, "Kita mau nawarin nih kamu, eee, boleh, eee, resign dengan sendirinya atau mau, eee, tetap lanjut," tapi kita kayak dikasih apa ya kayak dikasih PIP gitu loh kayak di tes gitu kan. Nah, tapi kok ngerasanya aku udah males kan karena udah ngerasa gak dipercaya gitu kan Kak. Nah, jadi mereka tuh nawarin nya kayaknya aku tuh tetep digaji nih selama 2 bulan tapi setelah itu dipecat gitu. Jadi selama 2 bulan itu aku gak usah kerja heeh. Tapi aku, eee, statusnya itu masih karyawan gitu, Kak. Nah kayak gitu sih. Karena kan itu bener-bener syok ya buat aku ya karena kan ya sebenernya aku tuh lagi nyantai-nyantai aja gitu ya di kantor, lagi bener-bener serius kerja gitu kan, eh, tiba-tiba dipanggil atasan aku, terus ditawarin kayak gitu. Kan agak-agak syok juga kan. Terus juga waktunya cuma 2 minggu setelahnya gitu, Kak.
Oke. Oh oke paham. Oke.